بُص، هي فكرة حلوة أوي و و الحقيقة مجنونة يعني، وأكيد، أكيد نفسي أجرّبها طبعًا يعني.
حلو أوي.
ولكن اح ما هو خُد بالك الواحد برضه اتعوّد على حوار النِت ده. يعني ما ما أ وما ما يعرفش تعيش يوم كده من غير نِت طبعًا استحالة يعني. أو آه ممكن نجرّب أكيد الفكرة. هي فكرة مجنونة شوية الحقيقة.
أيوه. أكيد طبعًا. هي فكرة حلوة أكيد. طب إمتى حصل قبل كده يعني إن النِت قطع عندك فجأة كده، يعني عملت إيه وقتها؟
إمم. آه. حصل، حصل من فترة كده آآ حصل لي مشكلة في هي كانت حاجة عالمية كده في في دولة أوروبية معيّنة من فترة، آآ كام دولة أوروبية ورا بعض كده حصل فيهم، أنا عايش في الف عايش في دولة منهم ولكن حصل قَطْع بقى مش في النِت بس، نِت وكهربا و آآ وبالتالي كل حاجة وقَفِت. قطعت بالضبط حوالي
إمم. جميل. آه.
آمم ممكن 10 ساعات ممكن تقريبًا أو 11 ساعة. إمم. آه. كان رقم، كان في مشكلة.
ياه! 10 ساعات! طب وأنت عملت إيه في الوقت ده كُلّه؟
بُص، هي أنا كنت الناس كُلّها كانت زعلانة وأنا الوحيد اللي كنت مبسوط.
بجد! <chuckles> إشمعنى يعني؟
والله كنت مبسوط جدًا. أي بنعم أي نعم أنا روّحت في اليوم ده قعدت الساع 3، 4 ساعات هيروّح البيت، لإن ما فيش ما فيش مواصلات، الباصات بتشتغل بالكهربا زي ما أنت عارف، أ فما فيش كهربا. ال آه.
إمم. أيوه، أيوه. آه طبعًا. ثانية هي هو النِت اللي قطع والّا الكهربا هي اللي قطعت عمومًا في ال في خلال الدول دي؟ آه.
الاتنين. الاتنين قطعوا.
آه، آه، فهمتك.
فاهمني؟ فالحِس إن الإيه، إن الدنيا اختلفت خالص. يعني م فأنا أنا كنت مبسوط بصراحة يومها، مش هاكذب عليك يعني. آمم سبب انبساطي، إن في حاجة جديدة حصلت، الحياة اتكسرت، في ملَل، في حاجة كده كسرت الملَل، في ال كل يوم بيحصل. أ أ أ
أيوه، أيوه. آه، آه. حسّيت إن اللي أنت اليوم بقى براحتك كده. بقيت تقدر تعمل اللي أنت عايزه، ما فيش حاجة جَبراك عمومًا إن أنت يعني اللي هو إيه، تمسك التليفون وكده وبتاع وتتابع الأخبار وكده. صح؟
أ